Ừ, đấy, rồi xong rồi người ta nói là, ờ, "Xe lớn thì phải đền xe nhỏ." Mình ghét câu đó. Th thứ hai, câu sau cái câu: "Xe có bảo hiểm. <laughs> Anh chạy xe lớn anh phải để ý, ờ, vì xe tôi xe nhỏ, ờ, anh vậy là tôi anh đụng vô tôi chứ hông phải tôi đụng vô anh. Ừ, ô kê, gọi công an đi!" <laughs>
Ờ. <laughs> Ừ, đúng rồi nói thế rất là <laughs> Ờ. Ừm, ừm, đúng rồi. <laughs> Rất là dễ ghét luôn ha. Và không biết là bạn còn một cái mẹo nào khác không, kiểu, để khi mà mình giữ cho một cái câu chuyện nó không bị căng thẳng khi mà mình xin lỗi không? Thì thường thường lỡ mà, kiểu, mà xin lỗi mà, kiểu, không không khéo ấy thì nó khiến cho câu chuyện còn căng thẳng thêm hơn nhỉ?
Ừm. Thì để mà s một câu chuyện không căng thẳng thêm á, thì đặc biệt là hông nên đổ lỗi cho người khác.
Ừm. Đúng, <chuckles> chuẩn luôn đấy.
Khi mà mình đã xin lỗi rồi á là mình nhận lỗi rồi, là lỗi của mình rồi, thì đừng có nói người ta cũng có lỗi ở trỏng, cái câu đó cũng ghét lắm. <laughs>
Ừm. Chuẩn luôn. À! A, đúng rồi, cái cách này rất là hay để, kiểu đã mình đã xin lỗi để mà xin cái lỗi về mình rồi thì đừng có mà đổ lỗi ấy cho người ta nữa chứ, đúng hông? Đấy, khiến cho người ta cảm thấy, gọi là, thấy rằng mình không có thật sự rằng là quá là hối lỗi về cái vấn đề đó nhỉ. Và bên cạnh cái việc mà ờ.
Ừ. Đó. Nó còn tệ hơn là cái sự biện minh nữa á bạn, <laughs> bạn cứ thử tưởng tượng thử, đó.
Ờ, đúng rồi, có khi là lúc ấy lỗi của mình nha, mình, kiểu, mình còn đổ cho người ta ấy chứ.
Ừ. Thà biện minh là vẫn còn lỗi của mình, lỗi của khách quan, còn này đổ ngược về cho người ta, đó là rất là sai lầm luôn đó nha, dễ ảnh hưởng tới mối quan hệ lắm.
Ừm, đó. Ừm. Đúng. Đúng, dễ ghét lắm luôn á. Và bên cạnh cái lời khi mà bạn nói lời xin lỗi nha, thì không biết là bạn có chú ý đến cái cảm xúc của người kia không, theo kiểu là quan sát biểu cảm hay là giọng nói và trước với cả sau khi mà mình nói lời xin lỗi hông?